मुझे सबका फ़ीका ही लगता है क्योंकि पता है सबका एक जैसा है। अब तो सभी लोग एक जैसी दिखने लगी हैं, सब लोगों ने कॉस्मेटो अ, करवा के रखा हुआ है तो सभी के नैन-नक्श एकदम मेजर करके और बनाए गए हैं, वैसे तो मुझे पता है सब लोग एक जैसे दिखते हैं। शुरू-शुरू में मुझे वो ज़रूर अच्छी लगती थी, नोरा फतेही और उम, जब वो यूट्यूब के लिए काम करती थी उनके छोटे-छोटे क्लिप्स आया करते थे। तब तक फ़िल्मों में उन्होंने इतना किया नहीं था और यहाँ तक कि डांस शो भी अ, डांस शो में भी वो इतनी प्रसिद्ध हुई नहीं थी। तो मैंने नोरा फतेही क ओरिजिनली जब देखा था मतलब जब वो पहली जैसी थी जैसे ओरिज़िनल जब वो आई थी अपने देश से, इस देश में आई थी वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी। मतलब आप उनको देखिए बड़ी खूबसूरत लगती हैं वो, अब फिर उन्होंने थोड़े-बहुत लुक्स में ज़रूर चेंज करवा लिया जैसे उन्होंने राइनोप्लास्टी वग़ैरह करवा ली, बालों में भी कुछ-कुछ करवा लिया।
अच्छा। बिल्कुल। क्या बात है। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। हाँ। अच्छा। बिल्कुल। ये क्या होता है, इसके बारे में बताएँगे जरा?
<chuckles> राइनोप्लास्टी दरअसल ना, नाक क का जो है ना, नाक को थोड़ा-सा सदा हुआ, जैसे आपके चेहरे की जो माप होती है ना उसके अकॉर्डिंगली मेजर करके आपकी नाक को अ, बदल दिया जाता है या उसका आकार या जैसे भी आपको चाहिए या जैसे आपके चेहरे पर सूट करेगी, वो बदल दी जाती है।
हाँ। जी। क्या बात है, अद्भुत। जी और और कौन-कौन-सा होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं?
हुँ। अ, देखिए इसमें ना लिपोसक्शन भी करते हैं कुछ लोग अ, लिपोसक्शन नहीं अ, इसको क्या ही तो बोलते हैं? फ़िलिंग करवा लेते हैं लिप्स में। लिप्स में फ़िलिंग करवा लेते हैं तो जो होंठ है ना, वो काफ़ी मोटे-मोटे से लगते हैं और काफ़ी सॉफ्ट-सॉफ्ट से दिखते हैं और हमेशा एक
हाँ। हाँ। बिल्कुल, मतलब अलग से कोई पदार्थ भरवाया जाता है उनमें?